Bạn ơi, nói chung á, mình là một cái đứa rất là hướng nội, các thứ cứ nói chung là nói chuyện bình thường với mình ấy, nhiều khi nó có là một cái điều gì đấy nó rất là cực hình đi. Thế nên á mà dạo gần đây, gọi là, cuối năm này thì bạn biết mà, có rất là nhiều những cái dịp lễ xong rồi lại còn chỉ bị Tết tiếc các thứ nữa, kiểu gì là mình cũng sẽ gặp rất là nhiều người, từ những cái người đối tác ở trong công việc này, xong rồi lại còn những cái người họ hàng thân thích, rất lâu rồi mới gặp nữa bạn ạ. Thế nên á là nhiều khi là bây giờ mình cũng rất là mong muốn có thể cải thiện lại cái kỹ năng giao tiếp xã hội của mình ấy, tại đôi khi những cái ổi trao đổi trong công việc thì mình không có vấn đề gì đâu, nhưng mà tự dưng cái kỹ năng liên quan đến, kiểu, nói chuyện phiếm á, nói những cái chuyện nó linh tinh, nói chuyện nó vui vẻ một chút nhiều khi là mình rất là kém cơ. Xong mình cứ, kiểu, hay nói những cái câu nó rất là vớ vẩn, như kiểu: "Uầy! Hôm nay trời đẹp nhỉ," hay là, kiểu: "Bữa ăn này ngon quá," đấy, mình chỉ nói được những cái câu, ơ, thế xôi, xong rồi mình cũng không biết, gọi là, có thể duy trì được cái cuộc trò chuyện như thế nào nữa. Không biết bạn có những cái mẹo hay có những cái cách gì đấy có thể chỉ cho mình được không?
À. À. <laughs> À. À hiểu. <laughs> À. À, mình hiểu rồi, thì thực ra là bạn cũng đừng lo lắng quá bạn ha, tại vì là mình nghĩ á là, à, nhiều khi là ở trong những cái bối cảnh, ờ, giao tiếp xã hội mà nó nó không giống như cái thường ngày của mình á thì, ờ, phần lớn là mọi người là chắc là ai cũng đâu đó cũng sẽ có những cái lúc mà mình cảm thấy là không được thoải mái, mình ngượng ngùng hay là lo lắng một chút xíu, bạn ha? Thì, ừm, không biết là mỗi khi mà ở những cái hoàn cảnh giao tiếp mà ở trong cái đời sống thường ngày mà nó, ờ, giống như, kiểu, không phải là ở trong công việc mà nói chuyện phiếm giống như bạn nói á, thì là thường á là bạn sẽ cảm thấy là cực kỳ lo lắng hay là mình chỉ cảm thấy, giống như kiểu, là, ờm, mình, ờ, thấy bối rối một chút thôi là mình không ơ, mình không tìm được cái chủ đề nào thú vị để mà nói bạn ha?
<laughs> Ừm. Mình thấy vừa lo lắng, vừa bối rối mà cũng vừa rất là kinh khủng luôn ấy bạn. Nói chung á, có những cái lúc mà gặp những cái người mới thì đã, gọi là, tại vì mới gặp mà, toàn là những người xa lạ với nhau thôi, chưa có một cái điểm chung gì, thì bắt buộc là phải nói những cái câu chuyện nó rất là xã giao, những cái câu chuyện phiếm để có thể tìm hiểu nhau kỹ hơn. Đấy, vấn đề là mình không biết phải làm cái điều đấy như nào? Mình cũng chỉ biết hỏi những cái câu nó rất là là đơn giản thôi, tên tuổi này, xong rồi công việc ra sao, đấy, rồi tình hình như thế nào. Đấy, nói chung là c họ cũng, kiểu, trả lời, họ cũng nói xong hết những câu đấy rồi, mà nói xong là hết những cái chủ đề ấy, thì mình cũng chả biết phải bắt đầu tiếp bằng những cái gì khác ấy bạn. Thê là có khi á, nói chuyện được với nhau một lúc xong là, kiểu, hai người cứ đờ đẫn ra, nhìn nhau cười thôi, không có nói gì hết trong một cái sự im lặng rất là, kiểu, khó chịu ấy.
À. À. À, <laughs> mình h À, mình hiểu. Đúng là nhiều khi làm khi mà mình gặp một cái người mà mình chưa quá là thân thiết, mình không có cái nhiều cái điểm chung để mà nói á, thế nên là cả hai bên cùng ngượng ngùng không có tìm được ra cái nội dung gì để mà nói, nên là tự nhiên mình cảm thấy là mọi thứ nó gượng gạo, đúng không bạn? Ờm, thế thì <chuckles> không biết là bạn đã từng thử tìm một cái cách nào á, để mà mình, ờ, mình, giống như là, mình tăng tự tin hơn khi mà mình phải đến những cái bối cảnh giao tiếp mà mà mình chưa quen thuộc đấy hay không bạn ha? Và khi mà mình thử thực hiện những cái cách đó thì nó đã có cái cái có một cái chút kết quả nào chưa bạn?
Đúng đó bạn ơi. À, mình thì cũng cố gắng mà có thử đấy bạn ơi. Nhiều lúc á mình cứ hay lên trên mạng thôi, mình xem những cái khóa gì à cải thiện giao tiếp của bạn trong vòng 5 phút hoặc là những 10 chủ đề có thể nói chuyện khi mà bạn gặp những người lạ. Mình đọc những cái đấy xong, mình thấy cũng có những cái mẹo, nó có cái lời khuyên cũng rất là hay đấy. Xong rồi đến lúc mà mình áp dụng á, trời ơi, mình không biết là do họ khuyên dở tệ hay là do mình làm dở tệ nữa mà mình càng nói á, mình càng thố gắng thử những cách đấy đi, mình thấy cái việc giao tiếp của mình nó rất là gượng gạo. Tại vì ngay từ đầu á, mình cũng chưa bao giờ quen với cái những cái việc như thế. Nói chuyện với bạn bè người thân á, thì mình cũng không hề có vấn đề gì tại vì mình cũng cảm thấy quen thuộc với họ rồi mà, nhưng mà với những cái người xa lạ ấy, thì cái điều đấy nó vẫn làm một cái gì đấy mình cảm thấy rất là khó khăn ấy.
<laughs> Mình hiểu. À, mình hiểu rồi, mình hiểu rồi. Ờ, tức là giống như, kiểu, ờ, cái ngoài cái việc mà bạn khó cái tìm được một cái chủ đề chung để mà nói chuyện với người ta á, thì không biết là, ờ, trong quá khứ đã có một cái tình huống nào mà giống như khi mà bạn đã giao tiếp và khiến cho bạn cảm thấy là bạn rất là ngượng ngùng mà có thể là nó vẫn ảnh hưởng đến cái sự tự tin của bạn đến bây giờ ấy, dẫn tới là mình vẫn, ơ, chưa vượt qua được cái đó mà mình giống như, kiểu, mình có một cái, ờm, một cái, ơ, kinh nghiệm nó không được tốt á, dẫn tới bây giờ mình vẫn bị ám ảnh không ha bạn?
Có đấy bạn ơi, hồi trước á, nói chung là mình cũng đi làm tình nguyện ở một chỗ này, thì nói chung là lúc đấy đến làm thì cũng gặp rất là nhiều bạn mới. Thì mình thấy có một cái bạn nữ này, bạn ấy cũng đang ngồi một mình thôi, bạn ấy chưa nói chuyện với ai, thì mình nghĩ là "Thôi bây giờ cũng cố gắng ra bắt chuyện với bạn ấy một chút cho nó đỡ ngại ngùng." Thì mình cũng hỏi bắt đầu những câu như, kiểu, tên này, tuổi này, bạn ấy học ở đâu, đang làm gì, xong rồi á bạn ấy trả lời gì xong hết rồi bạn ấy quay ngoắt cái mặt bạn ấy đi luôn. Trời ơi! Lúc đấy á, mình cảm thấy là ôi, mình mặc dù là mình hỏi mình thấy là mình hỏi những câu nó rất là xã giao, những câu rất là đơn giản thôi nhưng mình cũng không hiểu là liệu những cái câu hỏi đấy nó nó có khiến cho bạn ấy khó chịu hay như nào không, mà bạn ấy lại có một cái thái độ với mình như thế? Mà mình thấy bạn ấy, gọi là, quay mặt đi rồi bạn ấy cũng không có vẻ là muốn nói chuyện gì với mình nữa ấy, thì mình cũng, kiểu, đành chấp nhận thôi, mặc dù là mình cũng rất là ngượng ấy. Xong rồi mình cũng chỉ: "Ừ, thôi, biết thế đành vậy đi ra chỗ khác, không biết làm gì nữa."
À. À! <laughs> Mình hiểu. À, mình hiểu, mình hiểu. Đúng là nhiều khi mình có một cái trải nghiệm mà nó không được tốt á, nhiều khi mình cũng không có hiểu là cái người kia người ta có cái ý gì mà tại sao cái thái độ của người ta lại như vậy, đúng không? Thì nên là nhiều khi là mình bạn ngoài cái việc là bạn không tìm được cái chủ đề chung là bạn có một cái nỗi sợ nữa, mà không biết có đúng mình nghĩ có đúng không? Là, ờ, bạn sợ người ta đánh giá mình, đúng không? A, là bạn sợ người ta cho rằng là, à, cái ờ, đó đó, thế nên là nhiều khi là bởi vì là mình sợ như thế nên lại khiến cho bản thân mình càng bối rối hơn, và mình càng khó những suy nghĩ ra hơn dơ hoặc là mình khó để giao tiếp một cách thoải mái hơn, đúng không bạn ha?
Đúng đấy, bạn ơi. Chính nó đấy, bạn ơi. Đúng rồi đấy, mình cũng rất là sợ người ta đánh giá mà. Tại vì khi mà, kiểu, giao tiếp xã hội như thế, nó toàn là những cái ấn tượng đầu thôi bạn ơi. Bây giờ mà mình lỡ mồm ấy, mình nói cái gì đấy, mình có những cái cử chỉ gì ấy mà nó chưa được phù hợp cho lắm ấy, nhưng rất sợ là họ cái đánh giá là "Ôi, cái đứa này là vô duyên thế, giật hãm thế, mới gặp lần đầu mà ăn nói sao mà kỳ cục!" Thì điều đấy cũng khiến cho mình rất là sợ.
<laughs> Ờm, ừm, cho mình hỏi thăm một xíu á là không biết là bạn, ờ, sau khi mà tốt nghiệp, ờ, chắc là tốt nghiệp đại học á, thì bạn đã đi làm được một cái khoảng thời gian lâu chưa bạn ha?
Ừ, nói chung là mình tốt nghiệp thì cũng lâu rồi, và mình đi làm cũng được vài năm rồi ấy bạn, đó.
À, thế thì thực ra là nhà mình chia sẻ, ờ, một số cái suy nghĩ như thế này á, thì bạn thử xem xem là nó có hiệu quả với mình không ha. Ờm, thực ra là khi mà bạn mới bạn ra trường vài năm thì thực ra là bạn còn rất là trẻ á, ờ, thế nên là mình cũng đừng lo lắng quá về việc là mình chưa thoải mái để mình giao tiếp trong những cái bối cảnh giao tiếp mà nó không quá là quen thuộc á. Bởi vì là, dù sao thì mình cũng còn trẻ, và mình cũng còn rất là nhiều cái thời gian để học hỏi á. Và mình nghĩ là cái điểm rất là tích cực á, là bây giờ là bạn cũng đang nhận ra được cái tầm quan trọng của cái vấn đề giao tiếp rồi. Đấy, thế nên là, ưm, mình cứ từ từ mình cải thiện bạn ha, cũng đừng đừng đặt cho bản thân áp lực nhiều quá, mà có thể ha, là mình sẽ, giống như kiểu, mình sẽ bắt đầu từ những cái bước nhỏ thôi, giống như là, ờ, ví dụ như là mình đừng đặt bản thân mình vào những cái bối cảnh giao tiếp nó quá là phức tạp, ờ, có thể là ban đầu là mình sẽ chủ động mình tập dần từ những cái nhóm nhỏ, để mình, ờ, tập cái khả năng để cho mình tự tin hơn. Ờ, và khi mà mình có một cái nhóm nhỏ như thế thì có thể là bạn sẽ dễ dàng hơn, bởi vì là nhiều khi nhóm nhỏ thì mình sẽ biết được cái từng cái người như thế nào, hay là ví dụ như là, họ, ờ, cũng quan tâm đến những cái vấn đề gì nè. Chẳng hạn như vậy thì có thể là mình sẽ mình sẽ chuẩn bị trước một số những cái nội dung mà liên quan đến những cái con người đó, những cái sở thích của những cái nhóm đó, thì khi mà vào đó, thì mình sẽ giao tiếp một cách tự tin hơn. Và, nó giống như là khi mà bạn đã tự tin hơn rồi á, thì có thể là bạn sẽ có một cái buổi mà giao tiếp thành công hơn, ở cái cái cái hoạt động đó. Thì khi mà mình có một cái trải nghiệm mà nó tốt đi, thì nó sẽ ngược lại hoàn toàn với lại cái trải nghiệm cũ, mà, giống như kiểu, bạn vẫn bị cái bạn kia bản quay đi giống như vậy á. Ờ, nó khiến cho bạn cảm thấy mất tự tin thì, có thể là những cái trải nghiệm mới mà nó tốt hơn như thế này, nó sẽ giúp cho bạn lấy lại cái sự tự tin của bạn á. Thì không biết là bạn nghĩ là nó có thể là, ờ, cái cách này nó có thể là phù hợp với mình không ha?
Ừm, mình nghe nè. <chuckles> ừm. Hợp lý này. <laughs> Ừm, mình thấy những cái cách này ấy cũng rất là được đấy. Đúng như bạn nói thôi, mặc dù là mình cũng tốt nghiệp, mình đi làm được vài năm rồi, thì thực ra cái tuổi đời của mình nó vẫn rất là còn trẻ mà, mình vẫn còn nhiều xứ để phải học ha. Và nói chung là cái kỹ năng giao tiếp á, mình nghĩ là như bạn nói, mình sẽ cố gắng bắt đầu trong những cái nhóm nhỏ thôi, chứ bây giờ đùng một cái vứt mình ra những cái nhóm lớn ấy, có khi mình lại còn sợ, mình hoảng hơn. Bây giờ là mình có những cái nhóm nhỏ, mình tập luyện, mình, gọi là, rèn luyện từ những cái câu chuyện rất là ban đầu với họ đi, thì đôi khi là ở trong những cái nhóm đấy, mình cũng cảm thấy dễ chịu hơn, không có quá là bị áp lực, thì mình sẽ cố gắng để mình thử xem sao nè.
<laughs> À, đúng rồi á bạn. Với lại là thực ra á, là phần lớn mọi người nghĩ rằng là, ờ, người mà giao tiếp tốt đã là một cái người rất là hoạt ngôn, nhưng mà thực ra á là cái người mà giao tiếp tốt thật ra phải nó phải xuất phát ban đầu á là từ một cái người mà biết lắng nghe tốt. Tức là ví dụ như là, ờ, trong một cái, ơ, cuộc gặp á, thì nhiều khi là ban đầu á, mình không cần nhất định là mình sẽ phải nói gì nhiều đâu, nếu mà bạn cảm thấy là bạn chưa có tự tin nói, bạn cứ im lặng, nhưng mà bạn sẽ để ý bạn lắng nghe từng người nói và mình ghi nhớ tất cả những cái gì mình thực sự là mình quan tâm đến cái những cái gì mà người ta nói. Mình có tương tác mắt rất là tốt đối với lại từng người á, khiến cho cái người nào người ta cũng cảm thấy là: "À, cái cô này cô ấy đang chỉ nghe mình nói thôi, có lẽ là những cái gì mà mình đang nói với cô này là cô sẽ thấy rất là thú vị" chẳng hạn á, thì ngay lập tức là người ta sẽ dễ dàng mà đón nhận và người ta mở lòng với mình. Và bởi vì là bạn đã rất là tập trung rồi, thế nên là khi mà bạn nói chuyện lại với họ á, thì những cái thông tin mà họ đưa ra, những cái sở thích, những cái mong muốn hay là những cái gì mà họ quan tâm thì có thể là mình sẽ nắm bắt tốt hơn hẳn, thì dẫn đến rằng là những cái nội dung mà mình trao đổi thì nó sẽ có ý nghĩa hơn hẳn với cái người đó. Và mình tin á là không có cái gì mà khiến cho một cái người đối diện với mình, giao tiếp với mình người ta cảm thấy thích thú bằng việc là, à, cái người kia người ta đang thích những cái gì mình nói. Nếu mà bạn tạo cho người cái người đối diện được cái cảm giác đó và cho rằng người ta thấy là mình đang lắng nghe người ta thì mình tin là, ờm, người ta sẽ rất là thích và cái trải nghiệm đó cũng ngược lại là khiến bạn cảm thấy là: "À, mình đang giao tiếp rất là tốt" á.
Ồ! Ra là vậy. Ừm. <laughs> Ừm, cũng đúng nè. Ừ, mình thấy bạn nói cũng rất là đúng luôn. Nhiều khi á, mình cứ nghĩ là cái cái việc, ừ, nói chuyện tốt này, giao tiếp tốt nó là cái gì b lói bẩm sinh, nhưng mà thật ra á, nó hoàn toàn có thể là một kỹ năng có thể, gọi là, tập luyện được này. Mà bên cạnh cái việc á, không phải lúc nào cũng nói suốt, nói suốt là hay đâu, mà như bạn nói ấy, đấy là cái việc phải lắng nghe nó cũng là cái điều gì đấy rất là quan trọng, nhất là trong những cái thời gian mà gặp những người xa lạ đi, những cái ấn tượng ban đầu á, khi mà bạn cho thấy là, kiểu, mình thấy là, kiểu, mình lắng nghe họ này, mình phản hồi lại những cái gì mà họ nói ấy, thì những điều đấy đã khiến cho thấy là mình là một cái người rất quan tâm mà, mình đang để ý, mình chú ý những điều gì mà họ đang cố gắng giao tiếp với mình. Thì bản thân cái điều đấy á, nó cũng là một cách rất tốt và cũng chính bởi vì như thế ấy, mà đôi khi với mình ấy, mình thấy là cái việc lắng nghe nó dễ hơn, kiểu, lắng nghe người khác và phản hồi họ dễ hơn là, kiểu, bảo mình, ờ, bắt tự bắt đầu một cái câu chuyện đi, nói những cái chuyện là hoàn toàn là mới đi, thì cái đấy đúng là rất khó. Mình nghĩ là mình có thể thử cách này để có thể tập luyện cái việc giao tiếp ban đầu nè.
Đúng rồi. Đúng nh <laughs> Đúng rồi, với lại là bạn biết sao không? Mình nghĩ là cái bí quyết của giao tiếp tốt á và khiến cho bạn tự tin hơn là thực ra là không có gì cả, mà mình luôn giao tiếp bằng một cái, ơ, một cái sự chân thành á. Thì một khi mà người khác người ta cảm nhận được cái sự chân thành và thành thật của mình á, thì mình nghĩ là mọi cái mối quan hệ nó sẽ trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều bởi vì nó được xây dựng từ nền tảng là cái sự tin tưởng và cái sự tôn trọng lẫn nhau. Đấy, thế nên là nếu mà ví dụ như là, ờm, bạn cứ s bạn cứ là bạn, bạn là người như thế nào thì bạn cứ thể hiện là như vậy ấy, thì mình tin là nó sẽ dễ dàng để mà, ờ, những cái người đối diện người ta cảm nhận được cái điều đấy lắm bạn ơi.
Ừm. Hợp lý đó. Ồ, đúng như bạn nói luôn, trước giờ những cái mối quan hệ bạn bè ấy ạ, hay là người thân thiết với mình đi, thế cũng đều, gọi là, tự dưng mình cảm thấy dễ chịu, mình nói chuyện với họ thôi, chứ cũng không phải là mình quá là phải gồng lên, xong rồi để bắt chuyện hay như nào ấy nữa. Cảm ơn bạn rất là nhiều về những cái lời khuyên hữu ích này nha. Hôm nay nói chuyện với bạn xong ấy, mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất là nhiều, mà lại còn nhận được nhiều những cái mẹo giao tiếp hữu ích này, mình sẽ cố gắng thử và xem sao nha.
Đúng rồi. <laughs> À. À, chúc bạn thành công nha bạn.